Oye, me gustaría que me platicaras, ¿cuál fue la primera canción, o, el primer artista, cantante, que te dejó marcado, y cómo fue que la escuchaste por primera vez? Quisiera como una anécdota.
Híjole, este, fíjate que es una historia muy curiosa, porque fue completamente, pues, como inverosímil, ¿no? La manera en que en que sucedió esto. O sea, vas a decir: "Ay, ¿cómo puede ser?, ¿no?, ¿cómo empezó esto así?". Pero bueno. <laughs> Este, resulta que en mi ciudad hubo un tiempo en el que había como algún problema con las líneas telefónicas.
Ujú. Ajá. Ujú. Sí.
Este, cuando eran líneas líneas líneas cableadas, ¿no? No celulares, sino líneas realmente del del sistema de teléfonos cableado de la ciudad. Y en estas líneas, se cruzaban a veces las llamadas, o sea, hay veces que tú apenas ibas a marcarle a alguien, y de repente ya estaba cruzado. <laughs> Entonces este, ya escuchabas a alguien más. Y fíjate que en aquel tiempo se empezó a mí se me empezó a hacer como un vicio, como lo como si como lo que sería ahora las redes sociales, ¿no? Eh eh, porque pasaba esto de que te de que se cruzaban las líneas, escuchabas a otra persona, pero no solo a otra persona, sino que podían estar 2, 3, 4 personas.
Así es. Ujú. Sí, sí. Ujú. <laughs> Ajá. Ujú. Sí. <laughs> Guau. <laughs>
Entonces este, <chuckles> empezamos así,y yo me empecé a meter a propósito, hacía que se cruzaran las líneas. De hecho, me aprendí una forma de de marcar un poco el teléfono para que se cruzaran las líneas y escuchar a otras personas. Y ahí empecé a hablar con gente muy interesante, ¿no? Este, con gente que sabía de muchas cosas distintas, con gente que ni conocía. Yo era muy pequeño. Yo tenía, no sé, yo tendría como 13 años, 12, 13 años. Pero pues escuchaba gente que se metía ahí, pues, que ya tenía, pues, que para mí eran grandes, ¿no? Que decía: "Ay, no, ya están ya ya están en la secundaria, ¿no? Y ya están en la prepa, ya tienen 15 años". Entonces es esta gente que iba a la prepa ya, este, empezaba a mencionar de que: "Oye, este, pues no, pues que yo me hago que yo me llamo Robert Smith, ¿no?". Uno se hacía llamar así, Robert Smith, ¿no? Que era un que obviamente, este, es un cantante famoso, pues, no es no era su nombre real, para nada. Pues, él así hacía así se hacía llamar, pero, pues, yo le pregunté: "Oye, pues, ¿quién es este Robert Smith, ¿no?". Entonces ya él me explicó: "¿No? Pues Robert Smith es el vocalista de la banda de The Cure". Y yo: "Ah caray, pues quiénes quiénes son esos, ¿no?, de The Cure". Ajá. Este, y: "No, pues es que no, pues que ahí toca que Andrew Fletcher", y Ah, no, ese es Depeche, pero bueno,. <chuckles> Este, ya me empezó a decir de ese tipo de bandas. O sea, empezó, este, a mencionarme nombres como un Robert Smith, me men me empezó a mencionar nombres como un Andrew Fletcher, este, etcétera. Y empecé a descubrir a esos artistas a causa de ellos porque, aparte de que me mencionaba los nombres de los artistas, también me ponía algunas de las canciones, y me empezaron a gustar.
Ajá. Ujú. Sí. Ajá. Sí. <laughs> Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Quién es The Cure, ajá. Ujú. Ajá. Ajá. Guau, o sea, era completo todo, la información, así supercompleta. <laughs>
<laughs> Así es. Entonces a raíz de que se cruzaban las líneas telefónicas en mi casa yo conocí a esta gente que era mayor que yo, y que me empezó a influir con su gusto musical. Este, y empecé a conocer esa música, y ya la empecé a investigar ahora sí por mi cuenta. Y así es. Esa es la anécdota tal cual de cómo empecé a desarrollar un gusto musical por mí mis para mí mismo.
Ajá. Sí. Ujú. Y entonces empezamos ese tipo de amor por la por la música con la gene tu generación, por ejemplo, era el gru los grupos que se escuchaban, The Cure y, bueno, muchos de ese tiempo, ¿no? Pero, supongo que también tenías tus favoritos, ¿no? ¿Tenías alguno en especial, como que te transportabas y que alucinabas, o había alguna canción en especial o alguna rola o algún algo así?
Ajá. Fíjate que en ese tiempo, justamente The Cure sí me dio así como en mi talón de Aquiles, ¿no? Porque, aunque estos amigos que llegué a conocer vía telefónica me me presentaron muchas bandas, pues como como The Smiths, como como U2, como, ay, no sé, eran tantas bandas, Siouxsie And The Banshees. Realmente la
Ajá. Ujú. Ujú. Era la época de las bandas, ¿no?
Mm, ¿perdón?
Fue el tiempo de las bandas.
Sí, así es, de ese tipo de bandas que era un tanto que era un que era la época del postpunk en ese tiempo, ¿no? O sea, en que ya había terminado todo el punk de los ochentas, ya estaba como a mediados de los ochentas, noventas, ahora sí, venía toda esta época del postpunk, con bandas como Pixies, con bandas como, pues sí, como Siouxsie, este, algunos tipos medio góticas, este, pero mis favoritas en ese rato sí llegó a hacérseme una obsesión grande de de The Cure, ¿no? De hecho, creo que es de las pocas que teng de las cosas de las pocas cosas que he llegado a ser realmente fan en mi vida, llegué a ser muy fan de de la banda de The Cure en general, de Robert Smith y de y de la banda, de The Cure.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú, ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. ¿Y te vestías como ellos y te peinabas como ellos y todo? <chuckles>
Sí. <laughs> De hecho sí. Sí, de hecho mis papás estaban muy preocupados, ¿sabes? <laughs> Porque, bueno, tal vez no lo sabes este, pero bueno, el el el look o la apariencia de él, de Robert Smith, pues era con los labios pintados y los ojos pintados, y usaba rubor y tenía, así como el pelo todo desordenado con gel y así parado, ¿no? Ajá. Y este, yo pues, obviamente, siendo fan de de The Cure, pues, los imitaba en algunas cosas. Y, pues, mis papás ya estaban muy preocupados de que empezaban como a medio dudar de mi masculinidad, ¿no? <laughs> Pero pero yo les explicaba, no, no, agarren la onda, este, simplemente es por el look ¿no? De de que la banda, así es.
Ajá. <laughs> Sí. Ujú. Mm. Sí, a mí me encantaban, sí sé quiénes son y s me encantaban. Ujú. Ujú. <chuckles> <laughs> <laughs> Y Oye, y ahora, por ejemplo, volviendo a la actualidad, ¿tú cómo ves la música hoy en día? O sea, ha cambiado mucho para ti. Me imagino que eres melómano, ¿no? O sea, te gusta mucho la música y supongo que tienes a la fecha tus grupos favoritos actuales, ¿o no?
Sí, así, a así es. Fíjate que en toda época, este, ha habido música buena, ¿no? No soy de los que se quedaron con con una época en la que dije, ay no, en mis tiempos, este, yo escuchaba Depeche, ¿no? O sea, no, o sea, en aquellos tiempos digamos que que escuchaba Depeche pero sí te pero sí ha seguido sí he seguido actualizándome con la música hasta la fecha sí soy melómano, este y hasta el y y hay muy buenas bandas ahorita, ¿no? O sea de de hecho hay mu hay mucha música mala, creo que había mejor música antes y no por viejo sino porque hablando objetivamente y analizándola, este, realmente sí había más música buena antes que ahorita pero ahorita también hay muy buena música y muy buenas propuestas a mí me gusta
Sí. Ujú. Ujú. Sí. Así es. Ujú. Ujú. Dame algún ejemplo que ahora te guste.
Este, ahora me gusta mucho todo toda la rama esta del trip hop. Bueno, digo música actual y el trip hop no no es tan actual actual, pero bueno, es más o menos actual. Este, por ejemplo, bandas como Nightmare Sun Walks, como como Moshiba, como Portishhead, como este, mm,Thievery Corporation. O sea, esas son bandas que también me gustan muchísimo y que es un, eh, que ya son que ya son fusiones muy interesantes, ¿no? Que ya son que ya son fusiones que traen entre medio jazz con drum and bass, con con reggae incluso, o sea, por ejemplo Thievery Corporation es muy reggae, pero también es muy es muy acid a la vez, ¿no? Eso es una banda muy ácida. Creo que, creo que de mis bandas favoritas actualmente son, eh, serían ellos. Thievery Corporation, me me gusta mucho.
Ajá. <chuckles> Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Y en tu en los años ochentas, yo me acuerdo, eh, no había tanto esta cultura de ir a conciertos, porque era muy complicado, sobre todo en México, yo me acuerdo que era superdifícil ir a conciertos, se ponía muy pesado el ambiente, y ahora es muy fácil. Ya ves que hay muchos, este, eh, lugares donde se presentan y eso. ¿A ti te gusta ir en vivo?
Sí, así es. Este, me gusta tanto coleccionar música, o sea, tener en medios físicos música, todavía me gusta conservar algunos vinilos, algunos CDs y algunos casetes. Pero también me gusta ir a hay hay bandas que vale la pena, pues, verlas en vivo. Hay bandas que sí vale la pena y hay bandas a las que no, o sea, que que digo no. O sea el disco está buenísimo. Está está súper bien la grabación y canta muy chido y es muy buena vibra el disco, pero en vivo me ha decepcionado grande, en grande, como un un un un un ejemplo de esto sería Björk, por ejemplo, este, ella en vivo no me gusta, o sea, he tenido oportunidad de verla un par de veces, una vez este, andando por Europa, me tocó verla allá y otra vez cuando me vino a mi ciudad acá, en el país en el que nací y y las dos veces me ha decepcionado, me ha decepcionado mucho, ajá de, sí canto superbién, sí, la música está muy bien, el espectáculo está bien, pero la vibra de ella es, no me ha gustado, ¿sabes? Este no, ajá, no conecta y no conecta con el público siento que, creo que ajá, creo que tiene como a lo mejor como un ego muy grande o no sé, pero sale y pues se cree mucho ¿no? Y se siente pues esa vibra de que de que no.
Ujú. ¿Sí? Sí. Ujú. Ujú. Mm. Guau, ajá. Ujú. Ujú. ¿En serio? Ujú. Ujú. No conecta contigo. ¿En serio? Mm. Ujú. <chuckles> ¿Y quién sí te ha gustado? ¿Quién has ido a su concierto y te has quedado alucinando por días?
Por días. Roger Waters <laughs> este, sí digo no es no es Pink Floyd obviamente, pero pero es algo muy, muy, muy cercano será Pink Floyd, ¿no? Este, trae, me me tocó verlo en un en un concierto en el que tocó todo el Dark Side of the Moon. Este, y pues, traía un espectáculo muy bueno también así de ese de ese nivel de de pantallas, de sonido, de lásers de de que sueltan globos gigantescos al cielo, este, y que proyectan cosas en las nubes, o sea, realmente sí fue un un sonido envolvente alucinante. Realmente yo muchas veces creí que me hablaban así detrás de mí, eh, o sea hay veces que yo escuchaba así vocesillas que me decían: "Sh ey sh", así volteaba y todos estaban volteando para atrás, este, creyendo lo mismo, ¿no? Entonces no, ha sido un sonido impresionante creo que Roger Waters ha sido de los que, por días, sí me quedé de que, guau, o sea, hay hay niveles de conciertos. Y ese es uno de esos que puedo decir que, guau, ese es un gran nivel.
Oh. Ujú. Ujú. Ujú, ujú. Ujú. Ujú. Ujú. ¿En serio? <laughs> <laughs> Sí. Ujú. No, pues, la verdad es que, eh, es admirable cómo disfrutas la música, o sea, lo contagias al momento de estarlo platicando, o sea, se contagia, ¿no? Yo, ahorita ya quisiera, no sé, ir y y ponerme a escuchar otra vez mis favoritas de The Cure. <chuckles> Entonces, te agradezco mucho toda esta conversación.
Gracias a ti por traer este tema y lo disfruté mucho. Hasta pronto.
Hasta pronto.